Ya, aku juga bingung sih, Kak, kalau ditanya seperti itu, ya. Bingung aku jawabnya.
Oh. <chuckles> Engga, e entah entah sifatnya mungkin dia yang ramah, gitu kan, waktu itu, atau apanya dulu. Kan biasanya kan orang kalau ketemu kan, eee, entah itu pernah ada sesuatu kayak mungkin dia pernah membantu kah, atau mungkin dia 1 kali senyum udah bikin, eee, apa namanya, nggak terlupakan lah atau gimana gitu kan.
Iya. <chuckles> Ya, Kak, jadi kalau ditanya itu terus terang aku sebetulnya bingung ya, karena setrumnya itu tuh datang tiba-tiba gitu ya, nggak <chuckles> iya, jadi mungkin gini sih, Kak. Jadi dari dari mata itu turun ke hati lah, ya. Jadi, mungkin secara fisik kali ya, karena awalnya kalau sifat, ya, aku belum kenal, kan, ya, belum tahu juga gitu. Jadi, mungkin secara sif secara fisik mungkin memang menarik gitu ya, dan sesuai seleraku gitu ya. Jadi, mulai deh, tuh, ada, eee, rasa-rasa yang gak biasa gitu ya. Jadi, eee, setelah, eee, pacaran 2018 terus di 2019 bulan September itu, tuh, aku memutuskan untuk, eee, ke jenjang yang lebih serius gitu. Jadi waktu itu aku menikah tuh, Kak, sama istriku.
Oh, datang tiba-tiba. Oke oke. Iya, benar. Bener. Melamar. Oh. Waduh, luar biasa dong. Dari situ bisa menjadi langsung menikah sampai sekarang, gitu kan. Eh, tapi itu memang ada godaannya nggak sih, kalau kayak gitu kan, kalau neke namanya komunitas itu kan, banyak sekali ya, eee, apa namanya, entah itu laki-laki, perempuan, kan saling kalau lagi kopdar itu kan biasanya saling bertemu ya, Kak, ya. Nah, itu ada nggak sih kayak godaan-godaan gitu, misalnya kan Kakak kenal sama, eee, itu tadi, eee, istri Kakak sebelum istri Kakak, terus banyak sekali wanita wati yang lain atau komunitas atau anggota yang lain kayak gitu. Ada nggak godaan-godaan kayak gitu, Kak?
Betul. Iya, Kak, banyak banget, sih, sebetulnya godaan ya. Apalagi, eee, teman-teman komunitas itu cukup, eee, istilahnya cukup, santai ya heeh, cukup heeh, variasi, santai, gitu ya. Jadi, ya, semuanya temen, gitu ya, tapi, eee, ya, m awal-awal sih memang ada rasa-rasa cemburu, gitu ya. Biasalah gesekan-gesekan sedikit gitu ya, eee, karena mungkin ada cemburu tadi gitu ya. Nah, tapi setelah, eee, masuk ke tahun 2019 gitu ya, dan juga udah mulai ke lebih serius ya, wak mhm, dan juga menikah gitu, jadi ya udah, eee, nggak ada lagi sih rasa curiga atau cemburu gitu ya, karena
Hmm. Variasi variasi, heeh. Lebih serius. Ya, bener. Oke, udah saling ya, udah saling memahami ya.
Betul, saling percaya juga dan, eee, semua yang kenal, eee, dengan istriku juga kenal sama aku, jadi kita semua tuh saling kenal gitu. Bahkan, ya kalau kopdar itu barengan sih, Kak, sama istri gitu.
Oke.